Uff, da es gab war unterschie also, was heißt unterschiedlich, äh, meistens Spätzle. Weißt nicht, ist 'n Begriff? Genau.
Mhm. Ja, das, äh ich ich ging ich wollte schon sagen, man man hört an deinem Akzent 'n bisschen, wo du so herkommst an deinem Dialekt, woher du so herkommst und ich wollte schon reinrufen: „Das können doch nur Spätzle sein.“ Jetzt ist natürlich die Frage, wie habt ihr denn eure Spätzle gemacht? Es ist ja nicht jeder jede Spätz jeder macht die Spätzle gleich. Wie habt ihr 'n die gemacht?
Mhm. Genau. <chuckles> Ne, ne, das ist mhm, ja, ja, ne, also die hat sie ja natürlich immer selber gemacht. Das war ja
Mhm. Das ist ja logisch, davon gehe ich jetzt mal aus. Aber die Frage ist ja ge wie wie gerieben oder mit dem es gibt ja diese Schneidetechnik auf dem Brettle oder dann dieses Reiben mit der Reibe. Wie wie
Ja genau, das undenkbar gewesen, wenn sie die gekauft hätte. Mhm. Gab's gar nicht gar nicht. Da gab's so 'ne Presse, so 'ne Spätzlepresse.
A ach, ihr habt eine Spätzlepresse. Ach, du lieber Himmel. Ist das denn original?
Ja, ja. Das war dann so so dies alte Ding. Ja, ja, das hatte sie hatte sie n noch. Mhm. Ja, ja, und na wie gesagt, hat sie sich ihren Teig gemacht und hat die Dinger da selbst gemacht. Ich kann mich noch erinnern an diesen Riesentopf, den's da damals gab so so ei wirklich ein Oschi von Topf. Es mussten ja, äh, 4, äh, Mäuler gestopft werden.
Aha. Okay, okay. Mhm. Okay. Mhm.
Und
Also, ihr wart vi 4 Kinder oder oder w wir jetzt ihr Eltern plus euch euch euch Kinder?
Mhm. Ja. Genau. Ne, Eltern und, äh, 2 Kinder.
Okay, ge auf jeden Fall trotzdem eine große Familie sozusagen und du klingst auch, als hättest du gut Hunger gehabt.
Mhm. Oh, ja. <chuckles> Also, äh, ich habe da auch nicht gefrühstückt oder so, weil ich ganz genau wusste, das gab's also <chuckles> ja?
<chuckles> Ah, du wusstest, w Du wusstest, was auf dich zukommt, bist erst mal in die Kirche sozusagen vermutlich, hast da er ordentlich gebetet, dass auch schön groß und lecker ist.
Äh. Ja, genau so, sehr traditionell, ja. Ich musste. <chuckles> Ja.
Du musstest, okay. Okay, und dann gab's also diesen berühmten Sonn Sonntagsbraten deiner Mama mit Spätzle. Was gab's dazu noch? Blaukraut oder was habt ihr dazu gemacht?
Ja. Ja, auch so Kraut, äh, genau so, wie du sagst, äh, und dann halt, äh, dieser typische Kopfsalat,
Mhm.

Und dann gab's sozusagen keine Handys, keine keine Gegensprechanlagen, sondern da gab's ganz klassisch n
Ne, das gab's also, Telefone hatten wir schon, aber da, <laughs> da ist nicht hochgeklingelt worden oder so.
Ja, ja, ja, aber 'n ord ordentlichen Schrei sozusagen.
Ja, ja. <laughs>
Okay. Aber davor hast du ja schon davor hast du ja schon den Duft gehabt.
Ganz altmodisch. Mhm. Ja, genau, dieser Duft, äh, daran kann ich mich noch erinnern. Es ist tatsächlich so, dass mir dieser Karotten ge Duft, dieser dieser leicht süßliche, äh, Braten-Karotten-Duft noch heute so was von in Erinnerung ist. Also ich habe dann immer noch so äh, also ich rieche den heute immer noch, ne? Ja.
Je Ja aber wenn w also, was was ich jetzt tatsächlich faszinierend finde ist, dass du ja wirklich von dem Essen, und das hört man, begeistert warst. Ähm. Und jetzt, wo du davon erzählst, man hört so richtig, wie das Wasser so langsam bei dir so im Mund zusammenläuft. <chuckles> Wie wie wie kann das denn sein, dass du ich meine, einen Braten machen ist jetzt so vom Aufwand her gar nicht also, du sagst, du machst Gulasch und Gulasch ist tatsächlich gefühlt aufwendiger. Ja, also ja, also aber die Zubereitung selber, der Braten ist doch 'n unglaublich dankbares Essen. Also den schmeißt du dann in den Ofen und dann schmort er da vor sich hin. Das heißt, du musst am Anfang kurz was machen und danach machst du ja gar nichts mehr. Ähm. Da solltest du
<laughs> Ja. Hm. Hm. Stunde, schon 1 1/2 Fi Finn? okay. Mhm. Mhm. <laughs> Vielleicht ist das Ja?
Ich ich denke, du solltest das mal ausprobieren tatsächlich.
Mhm. Meinst du? <laughs>
Also der Aufwand ist ist ist also, wenn der Aufwand dich scheut, der ist es nicht.
Okay. Ja, es ist gab echt mal machen, ja, tatsächlich.
Der Aufwand ist nicht groß. Und so wie du erzählst und du sagst ja, du hast ja so schon 'ne Ahnung. Du hast ja auch noch 'ne Schwester oder 'n Bruder Geschwister auf jeden Fall. Habt ihr denn vielleicht solltet ihr euch mal austauschen. Vielleicht können die noch irgendw irgendwie sagen, was sie glaubt, was da mit drin ist. Und dass ihr das mal Ach, die hat selber keine Ahnung, träumt aber genauso wie du davon?
Mhm. Ja, Schwester. Mhm. Ja, die hat selber keine Ahnung, genau. Ne, die Ja, ja, weiß ich nicht, die ist jetzt in den USA und, äh, macht da ihr Ding und, ähm, das letzte Gespräch war über, äh, Spaghetti Bolognese. <laughs>
Ah, okay. Ah, aber ihr tauscht euch über Essen sozusagen schon aus.
Äh, ja, <laughs> was halt schnell ging und so und ähm, wahrscheinlich so, ja. Also sie ist nicht so die begeisterte Ko Kö Köchin oder al sie stellt sich da nicht so lange rein, äh, äh, und hat auch die Zeit die hat nicht die Zeit dazu, sagt sie immer, aber ich finde, man kann sich die Zeit schon nehmen auch für für sowas. Äh, auch was ich gehört habe USA. Hm.
Nun gut. Ja gut, sie lebt in Amerika, das ist alles etwas schnelllebiger als hier. Aber ich denke, du solltest dir wirklich mal die Zeit nehmen. Es ist, glaube ich, nicht so 'n großer Aufwand und so lecker und und duftend und und wohlschmeckend, wie du das berichtet hast, das muss das kann ja gar nicht schiefgehen.
Ja. Mhm.